オッケ。
がいします。
ああ、じゃあ、よろしくお願いします。んん、はい、じゃ、うえ、食べ物で笑顔になったエピソーん、何何かそういうエピソードありますか？
はい。あ、お願いします。はい。 はい、すだはい。はい。 あ、ああります。これ去年のはい、夏なんですけど、あの、私の妻がアメリカ人で、今日本に住んでるんですけど、2人で。去年の夏、あの、ま、妻の実家がアメリカのコロラド州あの、山の方ですね。で、夏でも涼しいっていうんで、ちょっとと今東京に住んでるんですが、ちょっとこの暑さをね、ま、避暑地に行くじゃないですけど、ちょっと涼しいとこに行きたいなと思って、あの、いっかげつぐらい、あの、妻のご実家に泊まらせていただいたんですね。
うん、じゃ、教えてください。うん。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 はいはい。はい、はい。 ええ。 あ。 <laughs> ええええ。 ええ。 そうですね。 うーん、うん。ええ。 えええ、それはよかいいですね。いっかげつもね、ゆっくりと。うん。ええ。ええ。
で、え、あ、すごく、はい、いっかげつでゆっくりとなんで、そん時に、あの、妻の妹さんがワシントン DC に住んでると
ええ。